Eh sì, certo certo. Diciamo che sto sacrificando tanto, ehm, a volte comunque ecco sì, a volte ci sono delle distrazioni, magari, ehm, quando mi voglio rilassare un po', <lip trill> ehm, mi mi somma mi mi comunque mi metto comodo, mi prendo le mie distrazioni, però ti dico la verità, poi mi sembra sempre comunque che sto perdendo tempo, ehm, e e poi magari alcune volte c'ho anche qualche vizietto, quindi, ehm, i i i insomma se se riesco a non cedere alle distrazioni preferisco, ecco, ti dico la verità. Mi sento anche una persona più
Cioè? Mh-mh-mh. E, mhmm, poi hai detto che hai un giorno libero a settimana, no, ecco, come lo vivi quel giorno? Hai una tua routine, stacchi il telefono, lo butti dalla finestra? <chuckles> Te ne stai tutto il giorno a riposare, o va a finire che diventa un giorno più stressante di tutti gli altri perché non sai da dove cominciarci?
Sì, sì. <chuckles> Ehm, no, allora più stressante sicuramente no, perché almeno respiro, quindi mi sveglio un po' più tardi. Ovviamente non riesco mai a dormire fino alle 10, però magari al posto che svegliarmi alle 3 mi sveglio alle 9, ehm, mi sveglio alle 8; ehm, e per me già è tanta rob sì, sì, sì. Ehm, e quindi eh, niente, mi sveglio, sono tutto contento perché non devo andare al lavoro, ehm, e quindi mi faccio una bella colazione, ehm, abbondante <smacks lips> e molto rilassato. Ehm, poi anche lì comunque probabilmente è un è un altro giorno in cui vado in palestra, ehm, però lo faccio magari in maniera più lenta, più tranquilla. Ehm, poi a mi dedico comunque alla seconda attività, che anche quella cerco di di farla <smacks lips> ehm, di mantenerla, sì, perché comunque mi è molto utile. Ehm, e e e poi in realtà, cioè, non è che faccio molto altro, semplicemente magari mi rilasso un po', maga magari ecco, magari quello lì è il giorno in cui vedo qualche amico, ehm, ehm, è il giorno in cui magari vado a cena; ehm, e comunque sia, ehm, mi, mhmm
Mh. È una gran cosa. Eh-eh, infatti immagino. E che fai, che fai? Mh. Di mantenerla. Sì, io ti ho detto mhmm, cioè a per alcuni può essere pesante il giorno libero perché magari essendo 1 solo il giorno che si ha a disposizione, una vorrebbe infilarci dentro così tante di quelle cose che magari poi si stanca perché non sa a cosa dare la priorità, se al relax oppure alle varie cose da sbrigare che durante la settimana non si fa mai in tempo. Quindi più che altro per questo motivo.